Ờ, ờ, nhưng mà, kiểu như là, mình cũng có thắc mắc là, kiểu như là, ờ, có một cái ai đó trong cái cuộc sống của bạn, bạn có thấy là bạn khó thuyết phục người đó được không? Kiểu như là, bạn ơ, có hả? Vậy hả? <chuckles> Ừm.
Ừm, ừm. À há. Ừm, ừm. À, có nha, chắc chắn luôn á. Ừ, là bạn, ơ, kiểu như, bạn này là đồng hành dù cùng mình là từ hồi cấp 2 luôn là bây giờ chắc cũng phải hơn 10 năm rồi đó. Thì cái tính cách là rất cố chấp là bạn hiểu hông, khi mà nêu ra vấn đề đi thì mình cũng góp ý kiến vô, đúng hông? Mình bày tỏ quan điểm riêng mà, đúng hông? Thì bạn đó là luôn luôn luôn nha, sẽ cố gắng thuyết phục mình đồng tình theo bạn đó, chừng nào mình đồng tình thì thôi nha, m thì cái cuộc tranh luận đó mới chấm dứt nha. Ờ.
Ồ, có ổn hông? Ồ! À. Ừm, ừm, à, rồi, hiểu hiểu, ừm, ừm, ừm. Ờ, à. Rồi, cái này đúng rồi Ừm, ừm. À! Đúng rồi. À! À, là, kiểu, người ta sẽ muốn bạn theo hướng của người ta, đúng không? Kiểu như là cố gắng. Như vậy nếu mà bạn, ừm, gặp những cái truyền hợp mà, ừ, những người họ rất là khó thuyết phục người ta theo ý của mình ha, thì thường thường bạn sẽ làm cái gì?
Đúng, chính xác, chính xác. Chính xác, ừm, ừm. Ừm, ừm. Ờ, ờ, ờ. Ừm, ừm.